Y dime algo, cuando tú oyes esta música, ¿bailas también o o simplemente la escuchas? ¿O te te pone a moverte? ¿Qué qué te causa? Me me causa curiosidad.
<gasps> Cuando cuando estoy en conciertos realmente sí, o sea, sí me pone a bailar, pero cuando estamos, por ejemplo, en, como en mi área trabajando o estudiando, soy como que el único que está como moviéndose, y tratando como de contagiar esa energía a las personas que me están rodeando en ese momento. Entonces, sí sí podría decir que que bailo en cualquier momento, o o que hago como ese movimiento, o como, hay, s tienen como danzas, digámoslo así, que son, este, el headbang.
Sí. Ya. Sí, sí. Sí. Sí, sí. ¿Y tiene y tiene también como baile, o se como pasos típicos de la música, de esta música? ¿Algo que lo define? No sé, por decirte algo, como decir la salsa tiene sus pasos. ¿Esto también tiene pasos específicos?
Sí. Eh, sí, eh, o sea, como tal específicos, específicos del género no, pero hay unos como bailes, digámoslo así, como secuencias de pasos, que lleva, eh, un género, eh, por ejemplo, el dubstep, que es como te digo, como licuadoras <chuckles> descompuestas y cosas así. Este, es como headbang.
Sí. Ajá. <chuckles> Sí, sí, sí. Mueves tu cuerpo, la cabeza, las manos, los pies, todo. Ya, ya, ya.
Exacto. Y el otro sí tiene como pasos más como Sí, como pasos más específicos de baile, que ya es un poco más un grado un poco más complicado.
Sí. Oh, ta ¿te toca ir a una escuela para aprender o lo haces por intuici lo haces por intuición?
<laughs> No, no, no, lo puedes puedes aprenderlo. <chuckles> Puedes aprenderlo por hobby, digámoslo así. <chuckles>
Sí. Ya, ya. Viendo a los otros bailar o simplemente sintiendo la música en tu cuerpo.
Sí, sí, o sea, s puedes, eh, an incluso, ah, en tutoriales en en internet puedes encontrar fácil de "cómo aprender a bailar tal".